リモートっていうのがね、できたから、コロナで。だから、それはできたりするんですよね。そういう状態でも、人と会わないみたいのがあって。あとまあ、コンタクトしたい人だけにコンタクトもできるので、はい。
はい、今は。うん。 ああ。はい。 うん。 ああ。
それはね、うん、で、やっぱり何て言うんですか、こう、たまたまなんか伝票のね、承認権限を持っててですね。
はい。 はい。
で、期末とかそれが来ちゃうと、そうは言ってもこれ、ハンコ押さないと支払い、間に合わないじゃん、みたいなね。そう、そんだからね、どうしようかと思ったけど、うん、リモートになってから、ちょっとほっとしました。
はい。 うん、うん。はい。 ああ、じゃあ、でも、ほんとにそれは良かったですよね。リモートでね。だから、ちょっと会社に行くにはちょっとこう、こうなんか。
そうですよ、うん。 <sniffs> まあ、そうですよね。そう。 あ、そうなんです。なんでなんだろうね、それ。通勤電車に乗って、行くのが億劫ってなんだろうな、あれ。<sniffs>
うん。 うーん。 でも、それも人によってはあると思いますよ。うーん、だって、やはりね、その通勤時間とかにもよると思うんですけど、もちろん、混み具合とかね、すごく、じゃあうん、通勤電車でも座れますっていう人だったらいいと思うんですけど、座れなかったりすると、なんか、その、あの圧迫感とか閉塞感が嫌だとかね、そこそこでちょっと嫌な気持ちになって、行きたくないなって思うと思いますし。もし、ね、リモートが選択できるんだったら、リモートっていうのも全然、それでお仕事が問題なく進むんであるんば、いいと思います。
ああ、そうでしょうね。うーん。 ね、そうですね、なるほどね。 まあね。 ね、そうですよね、うん、まあね。 そうですよね、ええ。まあ、そうですね。うん。なるほどね。そうですね。 はい。 そうですね、はい。ね、そう。ということでですね、あの要は、あの
はい。
有給を取る日が減ったんですよ、その分。年にごに5日ぐらい。そう、確か、そうだったな。うーん。
はあ。 はい。 うん、今までは今までっていうか、以前はそのいつか有給をしょうまあね、消化しせざるを得なかったところがなくなったら、その分、5日間他に自由に使えるようになったってことですね。<giggles>
そうです、なんね、うーん。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 そうですよね。まあ、そういうことですね、はい。ええ。まあ、あとなんだろうな。
はい。

うん、でも、それはやっぱりメンタル的に休みが必要な状態だと思うので、それは休んでいいと思います。だから、はい。だだってそれで行ったとしても、なんか、そのメンタルがちょっとね、一時的に弱っちゃってるわけだから、それを我慢して行ったら、多分もっとメンタルが悪くなっちゃうんじゃないかなとと、し素人的に思いまはい。
なんですかね。 なるほどね。 そうでしょうね、うん。 なるほど。 そう。ええ、いやいや、あの世の中の人はみんなそれならもう、ハッピーだったような気はしますね。うーん。
うん。 うーん、でも、今はま、以前はね、昔はそういうこともあまり、ま、その鬱とかになる方も、いもちろん昔からいたんですけど、そういう話ってあんまりされてなかったし。うん。そうです。うん。
はい。 ええ。 ああ、そうですね。うん、それは言えてますね。あの自分もなってみて初めて、あの、あ、これは病気かみたいなのが分かるようなものですから、はい。
ですよね。だから、まず「病気なの？」っていうのも、い昔はだから、びょ病気なのかサボりなのか、微妙に、その、はん判定とかも、微妙今でもだってサボりだとか、甘えとかゆ言ってる方がね、実際いるんので、それはちょっと、おおかしな話というか、びっくりしますよ。だってメンタルと体って繋がってますから。
ああ、はい、そうですね。あ、確かに。 ああ、言う人いますよね。うーん。 そうですね。 あ、なるほどね。 あ、そうですね。 ね、そう。で、こうなんか長期で休んでれば、ま、分かるんだけど、その日だけスポットであれあれ？みたいな。とはならなんかね、微妙なんですよね、気持ち的に。でもあの、確かにそうやって整理すると、まあ、ま、大威張りで休むのも変ですけど、まあ「分かってよ」って感じですよね。うん。
はい、はい。 うん。 うーん。 はい。 はい。 うーん、でも、ほんとにだから風邪で、ちょっと風邪気味なんだけど、今無理すると、もっとひどくなっちゃうから、休みますっていうのとおんなじだと思うんですよね。
あ、はい。 それです。 そ、ね、はい。そうかそうか、なるほどね。
うん。 はい。ま、ちょっと考え方の違いというか、ま、そこがね、あの周りがどこまで理解していただけるかとか、今の日本だとなかなか難しいのかもしれないですけど、ただ、私はなんかひどくなるより、まそれは病気ってなんでもそうだと思うんですけど、風邪ってなんか無理しちゃってほんとになんかこう、ね、熱が出ちゃったりとか、ほんとにその後2、3日休むんだったら1日だけこう休んで、そこで体力回復して、休んあの休まない方がいいと思うので、それもうん。
うん。 そうですね、はい。 ええ、 はい。 そうですよね、はい。 うんうん。 ええ。 そうですね。うーん。 ね、で、まあ